Ờ, cũng hay á ha. Vậy thì thôi bây giờ nói về, à, bối cảnh rộng hơn đi á, ở Việt Nam mình chẳng hạn, ờ, mình thấy là đôi khi những vùng miền khác nhau thì cũng có những cái tín hiệu phi ngôn ngữ nó cũng khác nhau á. Vậy thì theo bạn nha, ừm, đối với những người vùng miền khác nhau thì có nh có những cái tín hiệu phi phi ngôn ngữ nào khác nhau mà dễ gây hiểu rầm giữa các vùng miền hông?
Ừm. Ồ. Ờ, để mình nghĩ một chút xem có một cái, a, ví dụ nó cụ thể, thế nhưng mà mình nghĩ là sẽ là tông giọng, với cả giọng nói đi. Ờ, mình có một cảm giác ấy là khi mà, ờ, giọng nói của những người miền Trung hả, ý là có những cái đợt mà mình được ghé qua Hội An, Đà Nẵng, với Huế á, kiểu như, mình đi vào trong chợ xong rồi nghe các cô, các bác ở trong đấy nói chuyện ấy mình cảm giác như là người ta vừa nói chuyện mà người ta vừa đang hát với nhau ấy, cái tông giọng nó rất là véo von. Nên là đôi khi khi mà các cô hỏi mình một cái gì đấy mình không có, kiểu, hiểu ngay được, hoặc là nghe ra ngay được. Thì đấy là cái th mình nhận ra là nó khác đầu tiên về cái tông giọng, giọng nói. Hay là nếu mà mình cảm thấy là mình đi về miền Tây, hoặc là sâu vào miền Nam hơn ấy thì mình thấy những cái cử chỉ, điệu bộ của người ta sẽ trìu mến hơn, giống như là cái ánh mắt mà mọi người nhìn mình khi mình đi ở ngoài đường thôi, kiểu, bạn biết không? Ờ, mình đi ở ngoài đường, hay là mình sơ sẩy đồ đạc gì đó là sẽ có những cô, những chú mà chạy ra, giống như là, nắm tay mình kéo mình lại á, cô kêu là, ờ, "Con không có được sử dụng điện thoại mà, kiểu, đứng sát lề đường như vậy, dễ bị gặp cướp giật hay gì đó." Nhưng mà cái ánh mắt mà cô, hay là chú nhìn mình ấy thì nó rất là trìu mến luôn đấy bạn.
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Ồ. Ừm. Ừm.
Không biết là bạn có cái cảm nhận tương tự đấy không ta?
Ừm, chính xác luôn.

Đúng rồi, chính xác.
Đúng rồi, giọng nói thì vẫn truyền tải được cảm xúc, nhưng mà cũng có thể là những cái cảm xúc đấy người ta đã cố gắng che giấu đi một phần đó, nhưng mà nói chung là mình vẫn sẽ cảm nhận được thì nó vẫn còn khoảng trên 50% đi. Còn nếu mà mình nhìn thấy cả cuộc họp, mà mình nhìn thấy được cả khuôn mặt người ta và cả giọng nói, thì có lẽ là mình cũng phải nắm bắt được đến, ơ, 70% cái biểu cảm cảm xúc thật sự của người khác rồi.
Ừm. Ừm. <chuckles> À. Vậy là nếu mà đối với cuộc cuộc họp thông thường thì đâu đó chỉ được 50% thôi, còn nếu như mà video call thì sẽ là đâu đó tầm bảy mươi đến một trăm phần trăm, đúng hông? <chuckles>
Ừm, thế còn Ừm. Ừm. bảy mươi phần trăm, ừm. Còn nếu mà chỉ là tin nhắn thì 20%, cỡ vậy, ừm. À! Mình nhớ ra là, kiểu, đã rất là nhiều lần tụi mình gặp những cái vấn đề trong công việc khi mà chỉ giao tiếp với nhau bằng tin nhắn, hay email rồi đấy.
Ờ. Đấy là kinh ừm. Ờ.
Ừm, giống như là một cái lời nói của sếp thôi á, sếp giao email, hay deadline cho tụi mình á, thì đôi khi là tụi mình đọc nó bằng những cái giọng điệu khác nhau à. Tại vì bạn biết là trong đầu mỗi người sẽ có một cái giọng nói khác nhau, đúng không? Đó. Chính cái giọng nói đấy khiến cho mình đem những cái định kiến, hay là những cái suy nghĩ cảm tính cá nhân vào cái cái dòng mình được đọc, hoặc là cái dòng tin nhắn, hoặc là email mà mình được đọc ấy. Thế nên là cái nội dung được truyền tải nó rất là khác biệt.
Đúng rồi. Ừm. Ừm, chính xác ha. Vậy thì cuối cùng nha, ưm, bạn hãy dựa vào những cái kinh nghiệm của bạn á, thì bạn hãy đưa ra một vài lời khuyên để giúp mọi người á, ưm, để khi mà muốn đọc được cái t tín hiệu phi ngôn ngữ á thì sẽ tốt hơn trong giao tiếp hằng ngày đi.
Ừm. Được, ô kê. Thế thì mình nghĩ là cái đầu tiên là mình phải quan tâm đến bối cảnh trước. Ví dụ như là mình quan tâm bối cảnh đấy là ở trong một cuộc họp là môi trường công việc, hay là môi trường thoải mái hơn là bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, kiểu như là, cái bối cảnh của cái cuộc hội thoại đấy nó rất là quan trọng, cái hoặc là có cái cuộc giao tiếp đấy diễn ra. Ờ, tiếp theo là những cái điều mà mình đã kể gặp ở trên, ví dụ như là biểu cảm khuôn mặt này, rồi tư thế và cử chỉ của người khác này. Tiếp theo là đ bạn có thể để ý đến khoảng cách cá nhân, ví dụ như là người ta có cảm thấy thoải mái với mình hay không, là tầm 50 xăng-ti trở lại hoặc là xa hơn 50 xăng-ti. Đó, rồi giọng nói, tông giọng, hoặc là sự nhất quán trong cái biểu cảm và lời nói của họ, nghĩa là họ có trước sau như một hay không, hay là họ đang cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình. Thật ra là chỉ cần để ý một chút thì bạn sẽ nhìn thấy những cái điều không nhất quán nếu mà nó có xảy ra.
Đúng ha. Ừm, ừm. Ờ. Ừm.
Ờ. Với cả thật ra là mình nghĩ là cho dù mình có nhìn nhận cái biểu cảm phi ngôn ngữ, hay là cố gắng đọc đọc vị cái tín hiệu như thế nào ấy, thì cách hay nhất vẫn là trò chuyện thẳng thắn trực tiếp với nhau.
Ờ, đúng ha. Ừm, chính xác luôn. Ừm, cảm ơn bạn đã chia sẻ một câu chuyện rất là hay và ý nghĩa. À, x tạm biệt bạn nha.
Đúng vậy. Ưm, thì hôm nay mình cảm ơn bạn đã lắng nghe nhá, thế là bạn cũng cho mình những cái suy nghĩ nhiều hơn về sự khác biệt giữa các vùng miền ấy. Cảm ơn bạn đã nói cho mình nghe về những điều đấy nhá.